Ouais. Après c'est vrai que c'est important de savoir, heu, f heu heu, faire la différence ou faire le tri entre ce qui est, heu, valable, ce qui ce qui mérite d'être être lu et ce qui ne le mérite pas trop. Mais bon, moi je normalement je recherche des articles scientifiques, enfin des ét des études menées, heu heu, par des chercheurs, et et donc j'ai fait ces recherches, heu, sur internet, donc c'est une chose que je fais toujours aussi d'habitude, heu, de de rechercher ces, heu, ces articles, heu, écrits, heu, ou par des Français ou par des Anglais ou par des Italiens, heu, normal mmh, bon, heu, il y a certains pays que, heu, que j'aime bien lire, il y en a d'autres que j'aime pas tellement, bon après ça c'est c'est un peu ma façon d'être, et donc je lis soigneusement, heu, toutes les infos, et p oui.
Oui. Oui. Et et, alors quand quand tu lis, comment tu distingues ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas? Surtout sur internet hein.
Bah, heu heu, par exemple, les articles, c'est pas très c'est pas très compliqué. Parce que je vais, hem, heu, ces chercheurs qui é q qui ont écrit ces articles, bah je vais, heu, regarder, hem, à quelles universités ils appartiennent. Heu, ils sont liés à quelle université, ou al si c'est pas une université, à un centre de recherche. Par exemple, tout ce qui est écrit par
Ouais. D'accord. D'accord, donc tu fais ce genre de vérification. Mmh.
bah tout ce qui est écrit par le CNRS, heu, c'est super valable, donc ça ça ça a une valeur ajoutée, heu, considérable. Heu, après, heu hem, bon, je vais pas trop m'allonger là-dessus, mais il y a quand même certains, heu, c certaines rech ch recherches qui sont menées par, heu, certains centres de recherche ou par certaines universités, qui bon, heu, moi j'ai des doutes sur, heu, sur, heu, le sérieux de de ces recherches, heu, bon heu
Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu as un doute sur le sérieux de ces recherches?